Siguro sa pagkain. <laughs> Kasi 'pag ano, eh, ang ginagawa ko sa gusto ko 'yong pagkain ko masarap para ganado kong magtrabaho sa araw-araw, kasi naka-work from home ako, so, kung ano 'yong gusto kong kainin, 'yon na 'yong makakain ko, 'di ba. Iba kasi 'pag nasa opisina ka, kailangan limitado, eh, 'tsaka hindi mo makuha 'yong cravings mo, 'yong gusto mo, 'di ba 'yong gano'n, eh, sa akin dito ngayon pagkain talaga ang sinasandalan ko ngayon kumbaga ito kakampi ko kasi
Hmm. Oo. Mm. Mm, ah. Mm. Oo. Mm, totoo. Ayun. <chuckles>
sa araw n 'yon nga, eh, kumbaga pag stress ako, stress eating na nga, 'di ba, minsan 'pag stress ako talagang dinadaan ko sa kain kasi ang nasa isip ko, "Kanino ko pa ba ibubuntong 'yong stress ko, 'di ba, eh di sa pagkain na lang." Kaysa mandamay pa ako ng ibang tao, eh, dito na lang sa pagkain. Ikaw ba?
Mm. Mm. Mm, tama. Mm.

Yun ang sabi niya.
Tama ya yan, tama, 'di ba? Kumbaga pag hindi mo inano yan na, ganun.
'Di ba? Mm. Mm.
Wag mo iisipin yun. Yung isang bagay na yun, eh, wala, wala talaga 'no.
Mm, totoo pag inisip natin malungkot tayo talaga malungkot tayo, pero pag iniisip natin na magiging masaya tayo sa araw na ito at kinabukasan at sa susunod na araw, eh araw-araw tayong magiging masaya 'di ba?
Tama. Ayan ang ganda ng usapan natin 'no.
Mm, ayan.